Saka mhm, sorry, sige go.
Kasi mm. Oo, tas sige, go lang.
Ay, saka yung, um, malaki yung partisipasyon ng kabataan nga ngayon. Um, sa sobrang dami ng gustong lumahok nga dun sa, um, politiko sa mga sa politics, um, so kahit yung let's say yung mga estudyante ngayon sa mga ay university, um, nagbibigay ano yun? Parang hindi naman nag-ra-rally, pero yung
Mm. Mm. Mm.
Ah, ano yung
Nagse seminar. <chuckles>
Ayu yung parang nag may mga laging may ganap yung vino-voice oo parang
Naglalahok, ganon nagma
Oh, ah, which is vino-voice out nila kung, ah, bakit tama sila, bakit hin yun nga. So, yung sa kabataan feeling ko mas maganda talaga yung or malaki yung kanilang, ah, magiging, ah
Meeting. Mm.
ah, makakaapekto sa kanila kasi nga for future nila yung iniisip nila. Unlike ngayon sa mga matatanda, parang, um, hindi na yung for future pa sa kanila naman is yung kanilang pagiging senior naman. Sa kasi sa mas mahaba pa yung journey ng kabataan eh, hindi kagaya nung mga sa ma medyo matatanda na, ganon.
Ambag. Mm. Totoo. Oo. Mm. Oo.